Хочу посоветоваться с тобой по одному вопросу, который очень влияет на моё эмоциональное состояние и просто, ну, не дает мне возможности каким-то образом с этим бороться. А-а, я имею в виду вот то, что сейчас происходит в мире, вокруг нас, вокруг меня в частности, это очень сильно на меня влияет, я порою не могу с этим справиться. Ты можешь меня хотя бы выслушать в этой части, да?
Да, конечно.
Мгм. Ну, тогда я немножко расскажу о ситуации. Вот знаешь, э, у меня недавно мне пришлось столкнуться с таким, э, мм, фактом, как, э, э, переключение с одного вида деятельности, скажем, на другой. И я буквально, ну, потому что это нужно было сделать быстро и б быстро получить качественный результат, и я буквально вот застыла в какой-то позиции в какой-то момент, я боялась, что я не справлюсь, меня это сдерживало, а нужно было работать быстро, и я поначалу наделала кучу ошибок. Ну, в чем суть? Я сейчас работаю в, э-э, компании по доставке а а анализов, а экземпляров анализов, э, животных. Вот я езжу каждое утро, собираю, там 4 часа у меня, мм, значит, длится маршрут, я собираю эти, э, значит, э в клиниках анализы и привожу их в центральную лабораторию, свожу. И вот я работала так 2 раза в день, то есть утром и вечером. Но потом я очень сильно устала, и мне захотелось что-то изменить в своей жизни и во всём том, чт эт вот что я делаю. Я стала искать фрилансерскую работу и нашла, э, подработку на одной из платформ, которая занимается разработкой моделей искусственного интеллекта для, э, развития этих моделей, да. То есть вот эти LLM большие модели. И вроде бы, знаешь, <exhales> я понимаю эта эту сферу, вроде бы там мо мои компетенции нужны.
Мгм.
Но я так испугалась, и меня что-то вот прямо как заклинило: ну, не могу я и всё, и руки трясутся, зарабатывать надо, знаешь, вот, ну нужно как-то туда, э, быстрее, э, вживаться в эту роль, а у меня просто холодец внутри вместо сердца, и я не могу адаптироваться быстро. Как, какие, ты может быть, <chuckles> знаешь, секреты в этом, э, чтобы себя настроить на рабочий лад, когда вот так приходится кардинально менять свою жизнь и свои, не то чтобы привычки, а вообще работу, которая раньше была мне, н ну, она как бы была м моей, но не в т н н совсем не в той области, скажем. Вот, как как можно к в внезапным таким переменам в своей судьбе не то чтобы быть готовым, а к ним быстро адаптироваться? Есть у тебя какие-то секреты, может быть, или, э, пожелания, советы? Давай рассмотрим эту ситуацию.
Да, конечно, давай. А-а, в первую очередь я бы хотела сказать, что, э-э, а-а, я понимаю тебя, э, и, э, на самом деле очень, а, сложно, а, адаптироваться, когда что-то кардинально меняется, и если это еще ещ изменения проходят достаточно быстро. Поэтому я тебя прекрасно понимаю. Но прежде чем, а-а, что-то посоветовать, э-э, могу или я задать пару уточняющих вопросов?
Конечно, мы же советуемся, значит я должна быть откровенна с тобой, иначе я не получу качественного ответа.
Да, а-а, что ты, э-э, что ты, вот, э, можешь рассказать подробнее про свои вот ощущения, что ты чувствуешь, когда, а-а, вот ты ты говоришь, что у тебя какие-то ошибки возникают, э-э, э-э, что ты чувствуешь в это время?
Я чувствую очень большое напряжение, потому что, с одной стороны, я хочу всё сделать на отлично, а, с другой стороны, я боюсь допустить ошибку. И вот это противоречие- оно сталкивается внутри меня между соб между собою и мешает мне, ну, скажем так, э, холодно мыслить. А здесь работа творческая. Это не просто сесть за руль машины, согласись, да, и от одной клиники до другой по у заданному маршруту, правда, путешествовать. А здесь нужно прилаг приложить какие-то усилия для того чтобы ну, и усилия, и знания, понятное дело, они у меня есть: у меня высшее образование в сфере журналистики.
Да, конечно.
Но их нужно правильно применить, а я боюсь, что меня срежут на 1 же этапе, и я потеряю то, что я, м, хотела для себя сделать, э, новым этапом, новой страницей в моей жизни. И вот это противоречие- оно мешает мне трезво смотреть на вещи, то есть я боюсь допустить ошибку, и я хочу сделать все на 5 с плюсом. Синдром отличницы.
Мгм. Да, понимаю, очень сложно на самом деле жить с синдромом отличницы, а-а, потому что из-за этого давления, возможно, как раз таки, э-э, и допускаются ошибки, как б Когда хочешь вроде бы всё сделать идеально, и, э-э, в творческой работе ведь, э, а-а, самое главное- чувствовать себя легко, это полет фантазии, и когда вот как раз таки есть такое вот, э, чувство, что надо, надо, надо, и, наверно, оно как раз таки и мешает.
Да. Да, на самом деле. А там и жесткие сроки, а там и, э, знаешь, дедлайн, вот этот так называемый, ну, срок, когда нужно выполнить, э, какую-то определенную задачу. Я волнуюсь, боюсь пропустить, э, что-то важное, инструкции д на незнакомом для меня английском языке, ну, в общем, э, как бы тебе сказать, я лишилась, можно сказать, сна и покоя. Вот. То может быть, как-то мне немножко послабить <chuckles> свои усилия или, мм, что-то изменить в ритме жизни?
Как думаешь? Мгм. Пони А сколько времени у тебя, в принципе, есть для адаптации? И есть ли в новой организации, в принципе, вот какой-то срок, для того чтобы н человек адаптировался?
Нет, э, там, э, всё ты должен делать "с колес". Э, задачу дали, поставили- ты должен ее выполнить. То есть, э, на это отв <grunts> э, э, я, э, практически только начала, но из того, что я поняла, ну, посоветоваться там не с кем. Менеджеры, они не управляют твоим личным временем, работа фрилансерская, то есть ты с с э, работаешь столько, сколько ты можешь. Вот это меня немножко, ну, скажем, немножко как бы утешило, потому что я думаю, что, может быть, э, лучше, э, как бы давать не давать платформе о себе забыть и выполнять там по 1-2 задачи в день, а в остальное время посвятить учебе. Может быть, так как-то справиться со своей вот этой неуверенностью и быстрее войти в роль, потому что, ну, можно на входе наломать, действительно, дров, а потом лишиться, э, вообще этой работы.
А долго ты уже в этом проекте? М. Да, конечно. Мгм. Может быть, э, тебе просто как-то поп э, вот, э, с смотря какие у тебя ошибки, возможно, просто тебе нужно экспериментировать с этими ошибками. То есть вот, например, сегодня вот ты увидела эту ошибку, в следующий раз попробуй, может быть, задачу как-то по-другому сделать. И, а, таким образом, а, с помощью проб и ошибок, и экспериментов, ты найдешь именно тот ключик, который тебе нужен. Как думаешь?
Да, это тоже очень важно. Спасибо, что ты на на это мое внимание обращаешь. Почему? Потому что бывает часто в спешке, я именно в спешке всё делаю, нужно делать, э, размеренно и стараться, э, достичь результата как можно быстрее, но спешить тоже нельзя. И я, бывает, в спешке допускаю <grunts> не то чтобы критически важные ошибки, но такие, как мы говорим в нашей среде, мелких блох. Э, и эти мелкие блохи при накоплении критической массы могут сыграть отрицательную роль, то есть когда ошибок будет мелких слишком много, то они, э, сыграют это это негативный, э, сценарий. Э, ну, как говорят, знаешь тяжел камень, весок и песок, то есть по 1 маленькой крупинке можно достичь, э, той самой величины, при которой уже
Мгм.
наступит финиш внезапный. Но тем не менее, да, ты правильно говоришь, что нужно вот успокоиться, нужно, э-э, анализировать то, в чём я ошиблась и, наверное, даже, может быть, как ты думаешь, может быть даже вести какой-нибудь журнал для себя? Да? Вот что я
Да. Да, возможно, просто туда записывать, например, что вот сегодня такая-то, например, а, произошла ошибка, как бы я могла улучшить, как бы я могла изменить. И, например, а может быть, попробовать так вот, а может быть, по-другому. И то есть, э-э, методом как раз таки проб и ошибок, поскольку это новая сфера и ты, конечно же, в ней пока, наверно, не совсем разбираешься, поэтому, а-а, возможно, стоит попробовать как-то так. И, наверное, да, стоит меньше стрессовать, потому что от стресса мы как раз и замыкаемся, и мозг, э, уже не так активно работает, он может просто как, э-э, заст застопориться может. И то есть поэтому, наверно, нужно от отпустить ситуацию и просто потихоньку, потихоньку разбираться. В конце концов, если не получится, возможно, это просто и не твоя сфера. Может быть, просто ну э, можно что-то и другое поискать.
Да. Да. Мгм. Ну, пока я настроена решительно, мне, потому что это нравится, и мне, э, хочется именно, знаешь, может быть, в будущем совсем, э-э, поменять кардинально свои усилия и свою сферу деятельности и сосредоточиться именно на этом. Но пока что, конечно, очень много сил у меня отнимает эта адаптация. Знаешь, здесь очень много новых терминов, много новых, мм, понятий. И всё это нужно запомнить, всё это нужно усвоить, а я тороплюсь, спешу, и немножко бывает, что для меня задача логически неясна, и поэтому да, вот правильно, мы пришли с тобою к, э-э, мнению о том, что нужно вести такую, своего рода, дневник, учёт, журнал, ну как ещё, я не знаю, назвать. И, наверное, я ещё так вот, ты меня натолкнула на мысль о том, что всё нужно переносить, ну, для меня, по крайней мере, важно структурировать, перенести на бумагу и сделать такую для себя инструкцию пошаговую. Чтобы, мм, э, всякий раз, когда возникает необходимость к ней обращаться, смотреть и брать оттуда вот, э, те моменты, которые были мне не ясны, чтобы они были всегда у меня перед глазами, как горячая клавиша на компьютере. Спасибо тебе большое, что ты меня выслушала, да, и дала
Мгм. Мгм. По Да, конечно, конечно, я уверена, что у тебя всё получится. Просто поменьше стрессуй и, как правильно сказала, просто старайся записывать важные моменты, чтобы их потом не забыть.
Спасибо большое за советы, помощь и поддержку.
Да, была очень рада. Спасибо.